Kol kol putih, terus tomat sama kentang itu. Iya iya yang masuk duluan biasanya aku
Iya. Oh, tomat pake ya. Mmm.
eee, kentang nah kentang itu biasanya kalau di keluargaku Kak, itu enggak dikupas gitu, jadi kentangnya masih ada kulitnya heeh betul.
Ya. Oh, ya? Oh gitu. Oke.
Tapi wortelnya harus dikupas, gitu. Karena ada nih kalau di luaran itu jualnya, eee, kentangnya itu dikupas, wortelnya enggak dikupas, gitu. Nah, kalau di keluargaku tuh wortelnya harus dikupas tapi kentangnya dikasih kulitnya, gitu.
Oke, apakah ada alasan tersendiri kenapa kentangnya dibiarkan ini nih, enggak dikupas? Eee, menambah rasa kah atau, eee, teksturnya gimana Kak, itu?
Lebih ke tekstur sih Kak, jadi kalau kalau kentang itu kulitnya itu kan ada kayak crunchy-nya gitu kan, ada r kresnyesnya itu kan, jadi kita dapet krenyesnya dari kulit kentangnya itu, meskipun dia sudah direbus kan dia tetap masih kerasa, gitu loh Kak, kulitnya kentang itu.
Mhm. Mmm.
Gitu. Itu masuk duluan tuh.
Oke berarti itu juga, eee Iya iya iya iya. Yang
Masuk duluan bareng wortel. Sama jadi kayak yang sayur-sayuran yang keras itu kita masukin duluan, gitu ya, betul.
Yang keras, iya. Hmm. Mhm mhm. Oke, terus ada teknik khusus enggak Kak, eee, dari bumbu-bumbu tersebut, misalnya apa yang harus dicemplungin duluan, atau cara numisnya, atau cara masaknya yang unik, yang bisa bikin kayaknya tuh ep emang di situ deh, kenapa sup itu jadi bener-bener ngena gitu. <chuckles>
Kalau menurutku